Kedi Peki, kendine verdiğin cezayı uygulayabilecek misin gerçekten?
Yaparım. Ben çünkü, eee, ba karmadan ve hani kendime Tanrı'ya verdiğim sözlerden çok korkuyorum tutamazsan falan diye. Eee, başımda ekmekle tuz çevirmek şey olur daha, hani, zor olur. <chuckles>
<laughs> O zaman karmaya inanıyorsun, ço inanıyorsun, bu da çok güzel bir şey. Eee, birilerinin enerjisinde olduğunu hissediyorsun demek ki şu an ya da o enerjiye girmeye zorluyor çalış zorluyor olabilirsin. Eee, ya da belki de hâlâ oralarda bir enerji geziyor ki senin de aklına geliyor olabilir. Eee, bağ kesme ritüelleri var mesela. Böyle şeyler hayal edebilirsin, yapabilir Eee, mesela şöyle bir uygulama var. Eee, gözünü kapatıyorsun, elinde gümüş bir makas, karşındaki kişiyle kendi göbek deliğinden kırmızı
Hı hı. Doğru. Hı hı. A! Doğru. Hı hı.
bir böyle, eee, kurdele gibi bir şey geçtiğini düşün, bir bağ, bir göbek bağı gibi bir şey geçtiğini düşün ve, eee, o kurdeleyi kes, gözlerini kapatıp senden ve senin tüm enerjinden, eee, "Kendimi arındırıyorum, seni affediyorum." deyip böyle bir ritüel yapabilirsin.
Hı hı. Anladım, yani, evet olabilir, deneyebilirim aslına bakarsan bunu ama şey gibi, hani, "Eee, aman kurdeleyi nereden bulacağım, diyorum." falan diye düşünüyorum bir taraftan. Bir de gümüş makasım da yok. Onu da bulamam. Bunlar hep zor şeyler. Eee He, hayal edeceğim. O o zaman kolay ama, işte, yazabilirim belki, hani, yazarak, eee, tüm hislerimi yazıp artık, hani, "Senin düşünmenin bana iyi gelmediğinin farkındayım ve o yüzden bu artık son." Eee, hani, önümüzdeki birkaç gün boyunca aklıma geldiğinde buraya ya hani, gelip yazacağım ama sonrasında, eee, buna son vereceğim gibi bir şey yapabilirim belki. Ya, dediğin gibi, hani, hayal edebilirim bu gümüş makasla kırmızı kurdele kestiğimi göbek bağımızdan. Emm
<laughs> Yok bunu hayal edeceksin. Evet. Evet.

O zamanlar iş yerinde beraber çalıştıkları 2 kız vardı, işte, onunla bunların çok 2 yakın kız arkadaştı. Bu da onlarla takılırdı sürekli ve biz beraber yaşıyorduk. Bu kızlar bizim yeni evimize taşındığımızda şey getirdiler, mutfak robotu getirdiler. Eee, öyle bir ilişkimiz vardı.
Hı hı. Evet.
Eee, kıza evlenme teklif etmiş. <chuckles> Şeyi düşünüyorum, hani, Aldatıldım mı? Eee, 8 yıl sonra niye böyle bir şey oldu, eee, ya da, hani, neden? Bilmiyorum, ben kandırıldım mı? Böyle bir şey aslında beni tetikledi çünkü yarın öbür gün, hani, başka birisi sevdim, hepsi de yani gerçekten ipsiz sapsız Hani böyle ciddi, güzel bir ilişkisi olabileceğini de düşünmüyordum. Sanırım, bu yüzden böyle birazcık şok oldum ama sonra dedim ki ya, kızım, hani, zamanla sen diğerlerini de göreceksin çünkü artık ben 36 yaşındayım, herkes yavaş yavaş evleniyor, hani, kalanlarda. Sen dedim buna ya alışacaksın ya da bir çaresini bulacaksın.
U! <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hı hı.
Böyle, işte. <chuckles>
Yani, şu an kendini zafere giderken, eee, zafere giden yolda çekilen çileyi gibi görüyorsun gibi hissettim, yani, hayatından çıkanlar, işte, bir yerlere varmışlar, etmişler, yani, ipsiz sapsız dediğimiz halde bir şeylere varmışlar. Sen ben
<laughs>
Eee, yani, şöyle düşünüyor olabilir misin? Eee, ayrıldığın ya da hayatından çıkardığın insanlara bakarken, onların yeni hayatlarına bakarken kendinde ne eksik acaba bunu mu bulmaya çalışıyorsun, yani, bu arka planda çalışan bir metot mu senin için? Hiç böyle düşündün mü, yani, hani, onların yeni hayatlarına baktığında, hayatlarına aldıkları yeni insanlara baktığında ya da, işte, hayatında süregelen şeylere baktığında, eee, sorunun senden mi kaynaklı olduğun
Hı hı.
nun